えっとですね、ちょっと本日はご相談したいことがありまして。
はい、もちろんです。何かございましたか？うん、ふん。
えっと、もしよろしければ、その、はい、アドバイスとかいただけたらなという風に思うんですけども。
はい、ぜひ詳しくお聞かせください。
ええと、最近ですね、ちょっと、ま、雨の日が、ちょっと続いたからだと思うんですけど、ちょっと、頭が、ちょっと、なんか、その、まあ、あまりあまり、しゃしゃっきりしないというか、ま、ちょっと、集中できないところがあって、ちょっと、それ、ちょっと、どうしたらいいかなっていうことをご相談したいんですね。
うん、うん。 ああ、確かにそうですよね。ふんふん。 ああ、はいはい。 雨、天気が悪い日に、結構体調を崩されることが多いってことですかね？
いや、そうなんですよ。もうおそらく気圧のせいだと思うんですけども、ちょっと、ま、なんていうか、そのはい、ちょっと、もう、ほんとに、ちょっと、まあ、ちょっと気分も落ち込みますし、ちょっと、まあ、なんか、意欲もちょっと下がりますし、なんか、し全体的にしんどい感じもあるって感じで、ちょっと、まあ、集中するどころじゃないなみたいなところもあったりして、ちょっと、そのあたりで困っちゃうんですね。
ああ、なるほど。ああ、それはお辛いですね。ふんふん。 ふふん。 ああ、なるほど。そういうことですね。確かにね、雨の日、天気でね、こう、左右されてしまうのはお辛いですよね。どうにか、こうね、できるといいですね。ぜひ一緒に考えていきましょう。
はい。 はい、なので、ちょっと、まあ、一応その、まあ、今やってる方法としては、まあ、一応、医師に相談したこともありまして、まあ、その
はい。 あ、お医者さんに行かれたことあるんですね。はいはい。
はい。それで、その、何て言うんでしょう、ま、なんでしょう、気圧に効く薬というか、まあ、いちまん、メリメリスロンっていうのを、ちょっと、ま、1日3錠ぐらい飲んでいるんですけど、それをはい、ま、ちょっと、本来はちょっと、ま、めまいの薬なんだけど、ま、いそれ、一応めまい、く気圧にも効くよという風に、おしあの、きていたので、ちょっと、それを使って、ちょっと、まあ、多少はマシになったんですけど、それでもやっぱり、その、まあ、あまり、きゅ急にはい。
あ、気圧に効くお薬があるんですね。はい。 は、なるほど。 あ、そこまで こうね、ぐっと回復した感は、そこまでなかったんですかね。
急に まあ、その、きまあ、本当に、あの、なんでしょう、気圧の変化がひどい時とかっていうのは、やっぱりこう、やられてしまうみたいなところが結構強いんです、ね。
ああ、なるほど。お薬よりもこうね、気圧の方にやられてしまう方が大きいんですね。
そうなんですよ。それで、まあ、ちょっと、まあ、一応自分フリーランスをしておりまして。一応その、まあ、仕事が多い時期、全然ない時期っていうのもあるんですが。やはりその、まあ、仕事がない時期は、それはそれでいいんですけど。仕事がこう多い時期に、ちょっと、まあ、何でしょう、こう、まあ、雨が重なってしまうと、もうなんかこう、なんでしょう、そそ
はい。 はいはい。 ん、ゆっくり。 ね。やらなきゃいけないのに、頭がこう、うまく働いてくれないっていう感じですかね。ああ、それはね。
はい、もうまさしく仰る通りで。ちょっとその分が、ちょっと仕事量は仕事量が減っちゃって、で、その分、収入が減ってしまうって感じになっちゃうので。そのあたりこう
それは確かにね、悪循環でどうにかしたいですよね。うんうん。
はい、そのそれをなんとかこう脱却して、より良い方向に向かいたいなって思うんですけども。じゃあ一体どうすればいいのかっていうのが、ちょっと模索しているところなんですよね。
なるほどです。先ほど、お医者さんに行かれたっていうふうにお話されてましたが、なんかこうお薬以外に、こうするといいよみたいなアドバイスってありましたか？
ああ、しょうそういえばちょっとなかった気がしますね。すちょっ記憶にないだけかもしれないですけど。
ああ、なるほど。な、お薬とりあえず飲んでみてねっていう感じだったんですね、その時は。なるほどですね。
はい、あとは、あ、そうだ、一応あのまあちょっとエネルギーをちょっと、ま、使い過ぎないようにという風にはおっしゃってましたね。こうやっぱり。まあ
ああ、ちょっと自分のね、体をケアする方向で、そういった時にはいてくださいねっていう。
はい、やっぱりそのエエネルギー不足の時には、やらあのやっぱりそういうところは強く出てきますので、ちょっと、ま、どちょっとずつあのエネルギーを貯めて、ちょっとまあそういう効果も減らしていけるといいんじゃないかっていうふうにおっしゃってましたね。
ああ、なるほどなるほど。 ああ、なるほどです。そうですね。その体調が悪くなられるっていうのが、やっぱり雨の日、気圧が下がる日っていう風におっしゃってましたが、こう、天気予報でこうね、予測しながらこう行動しなければね、いけなくなってくると思うんですが、何かこう、あ、ちょっと気圧下がりそうだぞって思った時に、なんかこう準備としてやられてることって普段ありますか？
はい。 いや、それがですね、正直ないんですよね。というのもちょっと、ま、あんなんでしょう、なんか今日は体調が悪いなって思って、ちょっと外見たら、あ雨降ってたぐらいのなんかもうそっちの順番ですね。
ははは。 ああ、なるほど。ああ、なるほどなるほど。じゃあこうね、何かこう予想してたっていうよりかは、こう体調悪いぞ、あ、雨だったっていうこう順番のだったことが多かったんですね。
いや、はい、そうなんですよ。ちょっとそれでちょっとまあ、さっまあ一応仮にその、まあ先回りしてちょっと予想したとしても、何て言うんでしょう、ま、例えばその雨がちょっと2日3日とか続いてくるとなると、結局もうそのなんか、対対策もあまりできないなみたいな。はい。
はあ、なるほどなるほど。 はい。 ああ、なるほど。続いちゃうとね、毎日ね、と、どんよりしちゃうってことですもんね。はい。
はい、なのでちょっとまあもう、何でしょう、まあ、一応軽い作業はするようにはしてるんですけども、ちょっとまあ、それでもちょっとまあ2日3日はちょっときづいきついかなみたいなとこはありますね。
はいはい。 はあはあ、その症状が出始めたのって、もうほんとに、小さい時からですか？それとも何かこう大人になってからとか何か、こう、いいつ頃からこう発症するようになりましたかね？
いや、それがですね。まあ、なんて言うんでしょう。まあ、ちょっと、まあ、鬱にかかったことがありまして。それ以来って感じですね。前もう前まではちょっと全くなかったんですけども、それ以降こう急に出てくるようになって、こう、もう本当になんでしょう、オンオフがこうかオンオフというかもう、急に出てきたので。ちょっともうそれが、心当たりはもう、間違いなくそれですね。
はいはい。ああ、なるほど。 はあ。そういうことですね。 なるほどです。ということはそうですね、気圧の変化でやっぱりね、こう精神的に落ちてしまうっていうことはね、よく言われてるみたいなので、やっぱりそれをね、改善していける方向に、じゃ、考えていけるといいですね。
はい。ずもうただ、何て言うんでしょう。ま、気持ち的な面というか、まあ鬱鬱の面に関してはもう、ほとんど回復しておりまして。ああ、でもちああでもち、なんでしょう、自覚する範囲なのかな？ち、まあ自覚する範囲では、ほとんど回復しているので。まあ、ちょっと、まあ、それがはい。なので、それが続いているってことはおそらく、まま、まだちょっと自覚してない範囲でちょっと、エネルギー不足が続いているのかなっていう、まあ、予想にはなりますけど。そういうところはあります。
はいはい。 あ。でも、良かったです良かったです。 はあ、なるほど。じゃあですね。え、こう、体調その悪くなった時に、何かこうするとちょっとはこうマシになるぞとか、ちょっと気持ちも上がるぞっていう、何かこうご自身なりの、回復方法みたいなのってお持ちですか？
いや、ま、回復方法はちょっと、ま、色々試してみたんですけども、ちょっと、ま、それでもなんていうかこうもう、まあ、見つからなくて。結局寝てて寝て過ごすみたいな感じがありますね。
うんうん。 あ、なるほど、寝てね、過ごしてねっていうことですね。なるほどです。まずですね、こう一般的に言われているのが、まずバランスのいい食事を、よりいつもより心がけることが大切みたいですね。やっぱりどうしてもはい、どうしてもこうね、体調を悪くっていうのが出てしまうので、まずはこう食事で補うっていう考え方がやはりあるみたいですね。
はい。 ああ。 なるほど。 あ、確かに、ちょっと何て言うんでしょう、雨の日はちょっと、ま、その分ストレスがかかっているのか、ちょっと、ま、たなんかこう、ついついこう、ま、食べ過ぎてしまう傾向があったんですけども、やっぱりそのやっぱりそのバランスのいい食事っていうのは、やっぱりあの、ま、持続的な健康のためにも大事ですよね。
うん、うん。 ああ、そうだったんですね。うんうん。 そうですよね、はい。っていうのと、今ね、ちょっと食べ過ぎてしまうっていう風にお話されてたんですが、こう気圧が低い時って人間ってどうしてもこう、水分を多く摂りがちになってしまうみたいなんですね。はい。はい、みたいで、こう水分摂り過ぎてしまうと、こう体がむくんだりですとか、はい、なんかちょっとね、老廃物が溜まってしまったりですとかっていうので、よりだるさを感じてしまうっていうのが、このね、製薬会社さんの、ホームページとかでも言われてるみたいですよ。
あ、そうなんですか？ちょっとそれは全然知らなかったです。 ああ。 あ、それはちょっと初耳でした。僕てっきり、あのなんでしょう、こまめな水分補給はいいものだと思って、はい。
うんうんうん。 ね、ちょっとね、ね、飲んだ方がいいのかなっての思っちゃいますよね。はい。
あ、ちょっと、はい、量にはちょっと今後気を付けてみようかなってのは、ちょっと今の聞いて、はい、思いました。
はい。なので、で、かつですね、ま、摂り過ぎも気を付ける、かつこう逆に出してあげるっていう方向性も考えてあげると、いいっていう風に言われてますね。例えばそのね、こうちょっと外を歩いて運動して、運動するとこうね、汗かいたりですとか、あと、血流が良くなるので、この体の循環が良くなって、それで老廃物をこう出してくれるっていう方向に持ってくこともできるみたいですね。
ああ。 なるほど、ちょっと雨の日だったんで、ちょっとなんかその外に出にくいというか、ま、全然全然運動してないところがあったので、ちょっと確かに、ちょっとま、運動というか、まちょっと多少汗流すっていうのは、確かにちょっと効果的かもしれないですね。あとはい。
うんうんうんうん。あ、そうです はいはい。 そうですね、もしね、外に出づらいようでしたら、お家の中でもできるエクササイズってありますので、そちらを試されるも、すごくいい方法の一つかもしれませんね。
はい。 ああ、いいですね。あとちょっとまあ、あの出すってことだったので、ちょっとま、なんでしょうなんでしょう、利尿作用のあるちょっとま、あの紅茶とか好きなんで、ちょっとそれを飲むっていうのもはい。
うんうん。 ああ、いいですねいいですね。あ、紅茶だとね、なんか気持ちもほっこりしますし、匂いでもね、こうリラックス効果が狙えそうでいい方法ですね。
はい、ちょっと是非そのあたりも試してみようかなって、ちょっと今の聞いていて思いました。
ふんふんふんふん。で、あとはね、こうね、寝る時間も多くなられてるってことなんですが、やっぱり睡眠をしっかりとるっていうのもやはり大事みたいですね。
ああ、そうですね。確かにちょっと、ま、寝る時間はそのまま長くなりがちなところもあったので、ちょっと実際その夜の時間帯も、ちょっと長くなりがちっていうのもあったので。
うんうん。 はいはい。 ああ、なるほどなるほど。
そうですね、まあやっぱり、それはまあ、結構すでにできてるのかなって感じはしますね。はい。
ああ、そうですかそうですか。なのでこのあたりを複合的に取り入れてみると、もしかするとちょっとはね、マシになってくれるかもしれないですが、どうですか、実践できそうですか？
いや、そうですね。ほんとにちょっともうできそうなものばっかりで、なんでしょう、その、まあはい。
あ、よかったです、よかったです。
なんでしたっけ、えっと、まあ、みまあ、水をちょっとまあ、水の水分量に気を付けると、え、あと
そうですね、普段と同じぐらいを心がけて、こうね、ガブガブ飲み過ぎないようにってところですね。
あともう一つ何でしたっけ？えっと
もう一つはこの逆に出してあげるっていう。
ああ。
血流を良くしたりとか、あと、ちょっと汗をかくような運動をしてあげて、老廃物をこう出す方向ですね。
なるほど。 はい、ちょっとほんとに実践できそうなものばっかりでほんとに助かります。そうですね、ちょっとまあ、あの、もう、より良い方向に向かえそうだなと思うので、ちょっとそのあたりから試していこうかなというふうに思います。
うんうん。あ、良かったで良かったです。 はい、ぜひぜひ。で、そういった時もですね、そのお食事も、お話もさっきお伝えさせていただきましたが、なんかこう、ご自身のお好きな食べ物をちょっと1品入れてあげるとか、で、気持ちからまず上げていけると、またさらにね、なんかね、雨の日だからちょっと特別にこれ食べていいんだみたいな、もしかすると、ほんのちょっとだけ楽しみ要素が増えるかもしれないですね。
ああ。 ああ、ただ何て言うんでしょう、まあ、すすごいいいアドバイスだと思うんですけど、ちょっと自分その毎日好きなもの食べてたので。はい。ちょっとそうですね。
はいはい。 あ、そうなんですね。あ、そうな。でもいい生活ですね。いいですねいいですね。
あ、そうですね。そのあたりはちょっとよりあの先ほど言ったように、あのなんでしょう、より健康的な食事バランスと言いますか、その辺りを心がけて、で、ま、ちょっと雨の日はちょっとまあ好きなものをちょっと、ま、一品取り入れるって感じで、ちょっと、ま、よりバランスの整った、はい、あの、健康的かつあの気持ちの、なんでしょう、あ、ま、より気分転換にもなる方向でいこう調整しようかなってちょっと思いました。
うんうん、そうですねそうですね。うんうん。 そうですね。はい。 うんうん。 あ、すごくいいと思います、ね。例えば雨の日だったらちょっと果物食べていいよとか。え、果物って今すごい高いじゃないですか。なのでね、こうね、もしかしたらね、普段食べられてたかもしれないんですけど。
ああ。 ああ、そうですね。結構でもど ああ、でもドライフルーツは結構あの食べるので。
ああ、そうなんですね。じゃあもうフルーツはお好きなんですね。
あ、でもね、量自体はそんなになかったので、ちょっと、ま、そうですね、まあ、結構前前、そうですね、雨の日はちょっと多めに取るって感じで調整しようかなって思います。<chuckles>
うんうん。はい、いいですね。なんかこうね、やってみようって思えたことがいくつかできただけでも、これだけでもね、ちょっと前向きに過ごせそうな、こう声のトーンも明るくなって、すごくいい傾向になってきたなとこうお話伺ってて思いますね。
え、いや、本当ありがとうございます。ちょっとね、やっぱりそのできることがあるって思うだけで、やっぱりその、ま、なんていうかはい、よりなんか期待ができるというか、はい、もう本
うんうん、いやそうですよね。うんうん。ちょっとね、前向きにね、過ごせますよね。
もうできることはちょっと、ま、正直もうないかなと思ってちょっと結構ね、まいってたところがありましたので、ちょっと本日ちょっとお話を聞いていただいて、あの、もういろんなアドバイスいただいて本当にちょっと役に立つ役役に立ちそうです。今後、あ、取りいれて行こうかなという風に思いました。いや、本日はちょっとはい。
<chuckles> うんうんうん。 いや、良かったです。はい。ぜひね、いろんなこと試されてみて、少しでもね、過ごしやすいようにね、過ごせていければなと願ってますので、ぜひぜひに、ちょっとだからでいいのでやってみてくださいね。
はい、本当にありがとうございます。いや、本日はちょっ と相談乗ってくださってありがとうございました。
こちらこそお話しくださってありがとうございました。
失礼いたします。
ちします。